Ja, das ist natürlich gut. Ja, gerade gerade eben, ne, dieses dieses einfach, dass es mal 'n bisschen leise ist und gerade heute in 'ner digitalisierten Welt, ne, ist natürlich überall einfach Lärm und dass man dann einfach davon 'n bisschen runterkommt, ist natürlich super schön. Genau, mhm.
Ja. Schön. Ja, dieses Rauschen sozusagen, das gerade mit'm PC, das macht ja immer irgendwo 'n bisschen Lärm irgendwo irgendwas oder wenn man irgendwas anhört.
Ja. Genau. Ja, und es gibt doch bestimmt gibt's doch auch diese Phasen, v bevor du laufen gehst, wo du wo so dein Kopf so 'n bisschen sagt, so: „Ne, heute ist wirklich 'n schlechter Tag.“ Und dann pushst du dich aber trotzdem so 'n bisschen da durch. Gibt's das bei dir auch?
Ja, das gibt's auch. Tatsächlich, äh, ist es so, dass ich dann, ähm aufpassen muss, dass ich dann nicht so diese dieses äh, diese Gedanken habe, die mich dann
Mhm.
zu sehr vereinnahmen und sagen: „Hey, geh wieder zurück.“ <giggles> Äh, deswegen brauche ich die Zeit, um warm zu werden. Das weiß ich für mich. Also ich fange dann einfach an zu laufen, auch wenn ich's erst mal nicht renne, sondern nur laufe, laufe, laufe und dann fange ich auch an zu rennen. Also so langsam, ja? Ich ich fange dann an, in mein Tempo zu kommen, ja?
Ja. <chuckles> Spannend. Okay. Mhm. Hm, okay. Interessant. Also, dass es einfach mhm. Dass es einfach startet mit dem mit dem 1. Schritt, so gesagt, dass du dann trotzdem versuchst, reinzukommen, ne? Ja, das ist natürlich super spannend, ja.
Ja, genau, das sind so die ersten paar Schritte, ja, wo dann genau und dann, äh, höre ich dann auch schon dieses Knacksen oder so im Wald, wenn ich dann auf irgendwelche Äste oder auf'm Laub so renne und so. Und ja, das ist für mich auch so 'ne gewisse Befriedigung, äh, das klingt bei mir wie Musik in den Ohren und dann fange ich dann langsam an und
Ja. Das ist ja schön, ja.
laufe dann und ich weiß dann ganz genau, dass wenn ich dann weiterlaufe, dass diese Gedanken dann weg sind und, dass so gewisses, äh, gutes Gefühl ist und mich dann auch pusht nach vorne pusht, grad diese diese Hm.
Mhm. Ja, garantiert. Meistens ist es ja wirklich immer nur so dieser diese dieser 1. Moment, wo man dann vielleicht 'n bisschen zweifelt und wenn man dann wirklich, hm, so 2 Sekündchen anfängt, dann wirklich in diesen Laufzustand zu kommen, dass dieses Gefühl dann meistens direkt schwindet, weil man ja schon angefangen hat und die größte Hürde eigentlich schon überwunden ist.
Ja. Ja.